هو في البداية أو المكان اللي أنا كنت قاعد فيه في البداية آآ آه. بعد كده لمّا انتقلت من مكان لمكان آآ تقَبلّوا الموضوع، ولكن عايز أقول لِك إن يع أنا هاشرح لِك مثال بسيط، لو حد سائح مصري نزِل أو <giggles> مش سائح، وإحنا صغيرين كانت بتعدِّي علينا بنات صينية بيبيعوا حاجات في الشارع، بيتخبَّطوا كده على البيوت يقول لِك: "ماما أروّسة" <giggles> كان
إمم. بالضبط. إمم. أيوه ده كانت كل كل المصريين، في فترة حصل كده فعلًا <chuckles>
ي <giggles> فعلًا. فماما أروّسة دي كانت إيه؟ <tsk> دي تقول لِك إن هي معاها منتجات تنفع تبيعها لعرايس جُداد د داخلين على جواز أو تاخدي حاجة، كانت دايمًا الثقافة عندنا من الصين كونغو فو وحركات، فكنت دايمًا وإحنا أطفال نقابل الناس دي في الشارع ييجي عندنا behaviour كده تقوم واقف وقفة الكاراتيه والّا وقفة الكونغو فو ها هِيْ، كده، ده كان بيحصل. ف <giggles> فدي ثقافة كانت منتشرة عندنا، لمّا أنا خرَجت. عندهم نفس الثقافة برّه لل للعرب اللي هو إيه، هو مفكَّرَك مثلًا أنت جاي شايل الأهرامات على ضهرك، <giggles> أو يعني أو مثلًا هتبقى لافِف العِمَّة ليل نهار أو ماشي بالجلابية كده يعني. فبيبدأ يسألك أسئلة، يعني شايف إن هي بتبقى ممكن أنت شايف إن هي بتضحكك، بس هي هو هيموت ويعرفها.
بالضبط. <giggles> بالضبط. <chuckles> أصلًا إمم. هو يمكن شايفها هي دي، كل اللي يعرفه عن البلد مثلًا. إمم.
آه، آه، آه بالضبط. فكان بيقول لي: "أنتم بقى عندكم تتجوزوا أربعة"، طبعًا هو ما يعرفش حوار إسلام أو مش إسلام آه عنده إن العرب بيتجوزوا كتير، فاقول له: "آه قل كده عشان مراتي ترجَّعنا يالّا ها قل، قل تاني يالّا هه <giggles> قل، ففي فيه ناس كانت بتتقبَّل فكرة يعني إيه زوجتي مثلًا لابسة ال الخمار، لابسة النقاب، مغطية أطرافها بتاع، حاجات دي كلّها، آآ اللي عجبني إن ما حدش بيحشُر أنفه، يعني إيه، ما بيقولكش أأ ليه ليه جد أبدًا غير مصر، يعني عارفة مصر لو أنت قاعد مثلًا في فندق جديد أو فم معزِّل وساكن جديد، 3 أيام بِتلاقي الشارع كلّه عرِِف شغال إيه؟ بيقبض كام؟ متجوز مين؟ أ ك عر منين ما أعرفش، <chuckles> هُم بيتكاتفوا، <giggles>
ده كل اللي يعرفه عن مصر؟ <giggles> إمم. في ثانيتها فما فيش تفكير أصلًا، <chuckles> أيوه. دي أحلى حاجة فعلًا. إن ما فيش حُكم. إمم. عرِِف. حرفيًا، <laughs> ده كده، كده الأخبار في مصر، ما أوضة وصالة زي ما بيقولوا فعلًا.
آه، لكن أنت عايش جنب صاحبك ال آآ الأجنبي سواء أيًا كان جنسيته إيه، أو في دولة إيه أنت بتقعد 30 سنة عارف إن هو لسه عنده كلب بيتبول م جايبه وبقى له 30 سنة، لسه عارف إن هو عنده كلب دلوقتي، <laughs> يعني، حاجة صعبة. فبصراحة يعني لأ، يعني كل واحد في حالُه، ده اللي كان بيعجبني في البلاد، بصراحة.
إمم. <chuckles> صح فعلًا.

هو آمم، التنقّل من مكان لمكان حصل لكذا حاجة، يعني حصل إن أنا اتنقلت من مدينة لمدينة، ومن مكان لمكان، ومن دولة لدولة، وفي كُلّ مَرّة ار آه يعني وفي كُلّ مَرّة أكتر شيء هو بيصعَب عليك مش المدينة ولا الدولة، لا لا لا خالص، ولا الناس ولا أي حد حوالين منك غير أهلك طبعًا، آآ، أكتر حاجة بتأثر في الإنسان هو بيئته اللي هي بيته، يعني أنت بتبقى متضايق إن سايب البيت اللي أنت- ولو قضّيت فيه يوم- أنت متضايق إن أنت البيت ده أنا أنا عزيز عليَّ جدًا، ياه أنا نِفسي أرجع للبيت ده، يعني بيبقى الواحد نِفسه إن هو يمشي أو يعزّل بالبيت، بنَفس الأثاث بنَفس المكان بنَفس لون الشقة بنَفس الشقة كده يعني، بس ما بيحصلش بقى.
إمم. كمان! كُلّه تقريبًا. إمم. أكيد. إمم. حلو. إمم. حلو، إمم. أكيد، طَب بما إنك ات جرّبت إن أنت تنتقل من مكان لمكان، هل في مَرّة حسّيت إن في موقِف كده عدّى عليك حسّسك بالغُربة بجد وإن أنت لأ ده مش مكانك أو ما فيش انتماء للمكان ده؟
آه طبعًا، ياه <laughs> هُم موقِفين، ولكن ممكن نقول مثلًا إن الموقِفين دول يعني مش ألطف حاجة، آآ، كان ال الموقِف الأولاني هو إن أنا- للأسف يعني- عربيتي عطلت بالليل على طريق في بر في دولة غير دولتي- مصر يعني- دول برّا برّا دولتي، أنا مصري في دولة معيّنة، ومستحيل، مستحيل، مستحيل، حد يقف، مستحيل، يعني
إمم. إمم. حلو. إمم. هل ده من طَبْع البلد هناك يعني هُم مش بيساعدوا حد والّا إيه؟
آه ،آه، آه، مش مش بيساعدوا، هُم بيخافوا، يعني مش عندهم ال الأمان بشكل عام آآ، مش متواجد بالشكل ده أو
إمم. ده اختلاف شاسع عن المصريين، اللي هو ممكن يركبوا يوصلوك أصلًا.
طبعًا، عكس ما هو أنا باقول لِك أ بالض هي ده بقى اللي حصل معايا ب لمّا في مصر حصل معايا نَفس الموقِف، أنا وقفت لي واحدة سِت.
إمم.
عادي جدًا، واحدة سِت وقفت لي، وكلمت جوزها ييجي لها إن هو يعمِل معايا العربية، يعني كان موقِف شهامة من الأساس يعني ما توقعتوش. لكن أرجع وأقول لِك
أيوه. إمم. الشعب المصري أصلًا معروف بكده.